Yani şöyle genel olarak haftalık bir planla başlıyorum. Emm, kendim her zaman yemeğimi kendim yaptığım için, emm Evet, her öğünde dengeme özen gösteriyorum. Emm, e, tabii, bu da artık hani bir babaannem ve dedemle yaşadığım için yani ya önce Yani küçüklükten beri yaşadığım için şu an, tabii, farklı ülkede yaşadığımdan dolayı, eee, aynı evde yaşamıyoruz ama her yemeği yapmasını bilirim.
Hı hı. Ya! Harika. Ya. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Harika aslında çünkü, eee, d insanın hani hayatında devam edebilmesi için en güzel yeteneklerden 1 tanesi kendini güzel besleyebilmesi özellikle. Eee, "her yemeği yapabiliyorum" dedin. Peki, emm, neleri özellikle yapmayı seviyorsun? Daha pratik yemekler mi yoksa vakit ayırmayı seviyor musun mutfağa?
Evet. Hı hı. Evet. Yani şöyle: Eee, spor yapıyorum düzenli olarak bu yüzden hani, eee, olabildiğince sağlıklı, eee, proteinli, sebzeli yemekleri tercih ediyorum. Bir de Ege Ege'li olduğum için ben zeytinyağı yemeklerini sebzelerini, eee, sebze yemeklerini bayılırım. Eee, bundan dolayı
Hı hı. Hı hı. Harika. Çok güzel olur zeytinyağlı yemekler, evet.
Evet, evet aşırı yağlı şeyler, böyle, etlidir hani Doğu Anadolu yemeklerinin, eee, böyle bazen yağ oranları fazla olabiliyor bana göre. Eee, onlar çok tercih etmiyorum.
Hı hı. Evet. I hı. Anladım. E, tabii, bölgeye göre onlar daha soğuk yerlerde, eee, kaldıkları için bölgesel olarak daha çok yağlı yiyeceklere, eee, yönelebiliyor, eee, kültürel anlamda böyle gelişiyor aslına bakarsan. Peki senin, eee, yani sebze yemeklerini seviyorum dedin. Zeytinyağlılar özellikle saklaması da kolay olur. Yapıp, böyle, dolaba kaldırdığın mesela var mı hiç, böyle, ya da bunu özellikle soğuk yemek isterim hani yapıp hemen yemem dediğin bir zeytinyağlı var mı bir egeli olarak?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, evet. Eee

Yani, turşuluk malzemeler falan almaya gittiğimde gidiyorum ama açıkta olduğu için, hani, gerçekten, eee, Polonya'da şu an, eee, havalar kötü ve çok üşüyorum, o konuda. Emm, yani, birazcık da evimden uzakta olduğu için çok pazara gitmiyorum. Yazın olduğunda gidiyorum.
Evet. Anladım. Anladım. Eee, yazın tabii meyveler de daha, böyle, eee, cazip oluyor, aslında pazardaki çeşitlilik de artıyor. Eee, insanın gidesi daha çok geliyor. Turşular dedin, turşu yapıyorsun o zaman. Eee, mesela, nel hangi turşuları yapıyorsun?
Hı hı. Evet, tabii. Hı hı. Çok çok. E, ben tamamıyla bir turşu canavarı o olabilirim gerçekten. Çünkü be eee, bağırsaklarımda düzensiz bağırsak sendromu olduğu için, emm, bağırsak floramı hem düzenliyorum Probiyotik kesinlikle, eee, ama bunun için değil, hani, bu hastalık öncesinde de hep, eee, turşu severdim. Hangi turşuları yapıyorum? Şeker pancarı, lahana, eee, mor lahana, salatalık.
Hı hı. Hı hı. Probiyotik probiyotik gibi de Hı hı. Hı hı. Şeker pancarı çok enteresan.
A, çok güzel olur gerçekten. Eee, bayılırım.
Anladım. Normal pancar, hani, çok bildiği bilinen bir marketlerde bilinen bir, eee, turşu ya da konserve türü olsa da şeker pancarı çok ilginçmiş. Peki, eee, babaannen ya da deden mi öğretti sana bunu? Onlarla yaşadığından bahsetmiştin çocukluk döneminde. Onlardan mı öğrendin?
Hı hı. Yani, aslında onlar yaptığında yer miydim, bilmiyorum. Eee, Polonya'ya taşındıktan sonrasında bu şeker pancarını çok fazla tüketmeye başladım, gerçekten. Eee, sonra sonrasında sevdiğimi fark ettim ve, eee, bir gün turşu kurarken, eee, bundan 1 ay öncesinde halamla telefonda konuşuyoruz ve dedim ki, "Yani, şeker pancarıyla da kurmak istiyorum. Nasıl yapabilirim, hani, olur mu?" "Çok güzel olur." dedi. Ben sonra kurdum. Gerçekten de inanılmaz, bayılıyorum.
Anladım. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı.

Hı hı, anlattıkların gerçekten iştah açıcı. Eee, harika şeylerden bahsediyorsun ve ne kadar da aslında becerikli olduğunu da, aaa, bu şekilde, eee, gösteriyorsun. Peki, eee, buzluğa böyle yapıp attığın şeyler var mı, pratik olması için? Emm, nasıl oluyor? O işleri nasıl yapıyorsun? Cankurtaran tarifler gibi.
<giggles> Ha, teşekkürler. Yani şey fasul Evet, evet. Fasulye, bezelye, mesela nohut bunları buzluğa atıyorum. Emm, fa eee yaprak sarmasını yapa yaptıktan sonrasında buzluğa atıyorum yapacağım zaman hani, emm, koyuyorum tencereye, suyunu falan ayarlıyorum, bu olabilir. Emm, patlıcanları közledikten sonrasında işte kesip böyle, eee, torbalayıp buzluğa atıyorum. Eve İd Domates, eee, ler buzlukta olmuyor tabii ama hani domates, eee, sosu yapıyorum kendime. Eee, ya böyle yazdan biber kuruturum. Tabii burada kurutmuyorum. Türkiye'den alıp getiriyorum ama o çaktırmayalım.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Olmuyordur, evet. Hı hı. <chuckles> Acı biberler mi getiriyorsun?
Acı biber seviyorum ya ben, ben acı seviyorum gerçekten.
Hıı, anladım. Eee, bir Egeli olarak, eee, tüm yeşilliklere ve tüm bu, eee, güzel sebzelere açığım. Acıyı da seviyorum, eee, Ege tarafında büyümüş olsam da diyorsun. Peki, harika. Eee, çok keyifliydi, çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbetin için.
Evet. Hı hı. Evet. Gibi. Evet. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti gerçekten. Görüşmek dileğiyle.
Hoşça kal. Hoşça kal.

Yemeğimi yiyorum, sonra b soğuyunca do aaa, dolaba kaldırıyorum ben. Emm, ama şunu mesela, eee, kesinlikle soğuk seviyorum: Eee, patlıcan, eee, patlıcanları közlüyorum. Emm, közledikten sonra, işte, tahtada kesi keserim böyle. Sonra yanına 1 domates, eee, 1 soğan, eee, nar ekşili sos, limon, biraz baharat. Bunu dolaba koyuyorum ben. Patlıcan közlemesi, salatası oluyor tabii zeytinyağlı. Evet.
<laughs> Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Çok çok harika geliyor kulağa, çok harika geliyor kulağa.
Gerçekten öyle. Tadı da çok güzel ama gerçekten, hani, ımm, dolabın soğuk kısmına atıyorum yemeden önce, soğuk olunca daha bir lezzetli oluyor.
Hı hı. Eee, bekleyince, tabii, bir de tatları da iyice iç içe geçince inanılmaz bir lezzet oluyordur. Peki, kaç saat bekletiyorsun bunu?
Hı hı. Çok doğru. Yani eğer, eee, hani, ılıksa sonra dolaba kaldırdıysam bir yarım saatte aslında, tabii, eee, yeterli. Eee, tabii bu buzlu kısmında bahsediyorum normal şeyde değil. Zaten sonrasında benim midemde oluyor. <chuckles>
Hı hı. Anladım. Anladım. Buzlukta koyuyorsun. Hı hı. <chuckles> Anladım. "Hemen bitiyor çok lezzetli olduğu için." diyorsun. Anladım. Peki, eee, hafta içi ya da hafta sonu yaptığın yemeklerde, böyle, daha, aaa, ımm, bahsettiğin yemeklerden keyfine düşkün yemekler sevdiğini, hani, yemek yeme keyfine düşkün olduğunu aslında anlatıyorsun gibi. Eee, hafta içi ve hafta sonu planların arasında nasıl farklar oluyor peki?
Hemen bitiyor. Evet. Hı hı. Evet.